Okay. Quindi tu dici adesso grazie a quello sei riuscito ad arrivare a dei livelli diversi, o comunque diversi da quelli che ti aspettavi quantomeno.
Esatto. A e sì, sì. A ciò che amb ambivo, no, alle mie ambizioni. E quindi sì, ho ehm, quindi son soddisfatto di di cioè dei livelli ottenuti, diciamo; o dei risultati ottenuti, i risultati otten
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ma quindi quindi in generale possiamo cioè nel senso, siamo d'accordo nel dire che alla fine dei conti, per quanto le critiche può essere, ehm, fastidiose o comunque possano metterci un po' di tristezza all'inizio, comunque in dai conti possiamo dire che sono utili e che quasi quasi ha senso averne sempre. Perché ti spingono comunque nella direzione giusta evidentemente. Sia perché vuoi avere a sia per un sentimento di rivalsa nei confronti di chi te l'ha detto, ma anche solo per capire dove stai sbagliando e correggere quegli errori, correggere
Sì. Sì. Sì. Certo, sì, certo. Esatto, sì, sì. Esatto, esatto. Ecco, io ti faccio <clears throat> esatto, ti posso fare un esempio, di un calciatore, questo non in Italia, però un calciatore, no, che era un calciatore. E andava forte anche a nel calcio, era un bravo portiere, no. Ehm, allora questo, però come hobby, come passione più che il c perché ormai il calcio era abituato, ehm, ed era in serie cioè era, mhmm, diciamo famoso, no, un calciatore famoso. Ehm, ha lasciato il calcio dove si guadagna secondo me molto di più di una di un cantautore, e adesso è diventato un cantante di di ehm, di fama di fama nazionale, di dove
Mh-mh. Okay. Sì. Okay. Sì, okay. Okay. Sì, sì. Okay. Beh, tantissimo, certo. Sì, sì. Ah, vedi. Ma l'ha fatto per le critiche? Cioè nel senso perché era stato criticato mentre giocava?
No, pe esatto, perché, per perché, ehm, sì, l'ha fatto per le critiche, perché mentre giocava a calcio lui provava anche, perché c'è gente che fa un po' tutto, uhm, gioca a calcio ma fa anche l'attore; e poi quando subiva queste critiche, appunto per ripicca o per fa per dimostrare che le critiche, mhmm, ehm, cioè l b per dimostrare che quelle critiche non eran vere, ehm, ha intrapreso questa strada di cantautore e ha lasciato definitivamente la sì, la la la sua carriera calcistica pe esatto, esa adesso è diventato un un cantante di fama nazionale, in quel mh. Comunque m'ha fatto veramente piacere, è stato un argomento molto interessante.
Mh-mh. Certo, sì, sì. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Ah vedi. Quindi per vincere, diciamo, su tutti gli altri. Ah, vedi. Bello. Okay. Anche a me è stato molto interessante.
Spero di risentirti. Ciao, grazie, ciao, cia
Va bene, grazie. <chuckles> Cia